À, tại vì bên kia thì, ờ, công việc nó cứ tè tè hoài, nó hổng có lên được. <laughs> Ý ý là team bíết ừ, nên là mình thấy bạn bè ấy ở Việt Nam ấy là làm ăn phất quá, lên tiền nhiều quá thôi đi về để coi đi kiếm cơ hội cho mình, nhưng mà về ai dè đâu mà về thấy choáng ngợp quá nên là bị trầm cảm nguyên cái năm trời. <laughs> Ừ.
<laughs> Trời. Ừm. Ờ, vậy là cũng mất cả 1 lăm trời đi du lịch các thứ đà, kiểu, gọi là, gap year đấy, đúng hông? Gap year 1 năm như vậy, ừm, gọi nà gọi nà, tái tạo lại cơ thể, tái tạo lại cảm xúc như vậy thì, ừm, bạn có lấy lại được nhiều lăng lượng hơn cho những cái chuyến đi du lịch như vậy không?
Đúng rồi. À, thật ra ừm. Đúng rồi, ừm hưm. À, có chứ, thì, ờ, mặc dù là nó gap year nhưng mà vẫn phải vẫn phải đi làm, kiểu như là, tại vì công ty cho làm remote nên là phải vừa làm vừa vừa du lịch thôi. Thì, à, tại vì mình bắt đầu là mình có nhận thức về những cái về sức khỏe tinh thần của mình nà, về, ờ, sức khỏe, về thể chất của mình nữa, thì trong lúc mình đi du lịch á thì thường mình tìm tới những trung tâm yoga nà, hoặc là những tâm trung tâm fitness, hoặc là những cái nơi mà cộng đồng yêu thích nhảy múa giống như mình. Tại mình lúc trước cũng là diễn viên múa, nên là mình cũng thích yêu nhảy múa, để cho ổn định lại tinh thần á, thì mình cũng đi tham gia mấy cái đó hoặc là tham gia những cái, ơ, hoặc hoạt động, ơ, lên gần gũi với thiên nhiên chẳng hạn để mà hồi phục lại, ừm.
À. Ừm. Ồ! Vậy nà ừm, vậy nà cả việc nà cũng tham gia nhiều vào những cái việc cộng đồng ấy chứ, nà mặc dù nà cái công việc remote nhưng mà vẫn tham gia vào những cái công việc, à, những cái, gọi nà, chương trình hoạt động tập thể đấy chứ, đúng không? Chứ đâu phải là, kiểu, đi du lịch một mình đâu.
Đúng rồi, tại, ừm, ưm, ừm, <laughs> đúng rồi, ừm, tại mình cũng cố gắng là mình sắp xếp công việc của mình, tại vì công việc của mình là công ty ở Mỹ thì phải làm vào ban đêm, thì mình cũng tranh thủ là thí dụ mình làm tới 2:00-3:00 sáng á, thì mình ngủ tới tầm, ờ, cha 7, ơ, tầm tới 10:00 gì đó, xong mình thức dậy rồi xong mình đi ra biển, mình đi tới cái trung tâm gần đó để mình đi tập yoga nè, tập xong rồi, ờ, mình về mình có thể làm những công việc vặt, rồi tới chiều mình đi nhảy, đi nhảy xong rồi lại đi làm tiếp. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm, thế không biết là ấy khi mà, ờ, về Việt Nam như vậy thì dấu hiệu nào cho thấy, kiểu, nó báo hiệu cho bạn biết nà, à, mình đang bị quá tải, mình đang không hợp với cái môi trường như vậy, mình cần phải tái tạo lại năng lượng?

A, tại vì thường những cái chỗ mình đi thường là của mấy bạn tây trắng mà qua từ nước khác qua khởi nghiệp á, thì các bạn làm nên là mình n nó nó hợp với mình hơn, tại vì, ờ, mình tập theo nhịp của các bạn giống như Canada rồi, nên là thường là mình sẽ tìm những cái trung tâm như vậy. Hoặc là những cái trung tâm mà, kiểu, dạy yoga cổ điển giống như là Si Sivananda á, ở Đà Lạt chẳng hạn á, thì, à, nó cũng, kiểu, ơ, nó, kiểu, tổ chức theo cách quốc tế á, nên là mình nó nó mình cảm thấy nó nó quen thuộc hơn giống như lúc trước mình tập, nên là nó cũng hông có quá nhiều cái sự khác biệt đối với mình. Thì, à, nhưng mà khác biệt hơn á, tại vì người Việt của mình nhiệt tình quá, với mấy chị kiến thức mê đỉnh quá, kiểu như, mấy chị sẽ dạy luôn là thiền tịnh rồi ăn uống, chữa trị theo người Ấn Độ Ayurveda này nọ chẳng hạn, thì nói chung là kiến thức chuyên sâu hơn đúng rồi, nên là mình thích thích hơn nhiều luôn á. <laughs> Ừm.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. À, vậy là nó s chuyên sâu hơn, nó nhiều kiến thức quá hả? Ờ. Ừm, <laughs> là ngày trước là đi tập là tập thôi nhưng bây giờ ngoài tập ra là còn phải ăn uống thiền định các thứ nữa, đúng không? Ừ. Ồ. Nhưng mà về Việt Nam một cái thì, ờ, ở Việt Nam chắc là so với bên nước ngoài ấy, thì Việt Nam mọi người thường gia đình, bạn bè các thứ là kỳ vọng nhiều hơn ấy. Nà mọi người hay so sánh nhiều hơn ở bên nước ngoài, bên nước ngoài thì ít có cái sự so sánh giữa người với người khác nhau ấy, thì khi đấy về thì bạn có bị ngợp văn hóa vậy không?
Đúng rồi, đúng rồi, ừ. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Có chứ, tại vì, à, về Việt Nam là s mình biết chắc là mình sẽ đón nhận cái đó đầu tiên. <laughs> Đi về là bắt đầu tới có người hỏi liền là "Bây giờ sao rồi? Tiết kiệm được mấy tỷ rồi?" Mấy tỷ đâu có có vài triệu đem về đâu có gì đâu mấy tỷ, rồi xong rồi "Sự nghiệp sao rồi? Con cái sao rồi?", kiểu vậy, về là ập tới là một nùi luôn. Nói chung là mình cũng bị stress á, tại vì biết sao hông? Tại vì tâm lý mà, 30 tuổi mà, tâm lý 30 tuổi là, kiểu như, phải giống như bạn bè của mình vậy đó, nhưng mà bây giờ mình cũng nên là bị áp lực. Nhưng mà mình suy nghĩ lại là bây giờ áp lực cũng đâu có kiếm ra tiền đâu, áp lực thì cũng, ơ, cũng đâu có vui vẻ gì đâu, thôi, bây giờ thôi, môi môi trường nó như vậy thì cố gắng mà tách ra khỏi cái môi trường đó. <laughs> Có nghĩa là đúng rồi, đúng rồi đó.
<laughs> Ờ. <laughs> Ừ. Ừ. Ừm. Ừm, đúng rồi. Mình mặc kệ mọi người, đúng không? Mặc kệ mọi người kỳ vọng, ừm, ờ.
Đúng rồi, bây giờ thì mình tránh xa mấy người đó ra, mình hổng r hông tới gần, hổng nói chuyện nữa, mình cứ đi tập trung vô xây dựng bản thân mình hơn. <laughs>
À, đúng rồi, tức là bây giờ những cái gì, ờ, mà, gọi là, những cái, ơ, cái phiền phức hay gì đó thì mình cũng né tránh ra một chút, đó thì hạn chế, chăm sóc bản thân mình hơn. Thế thì, ừm, nhưng mà công việc như vậy ấy, mình thấy là tần suất cảm việc của bạn khá là nhiều một ngày ấy, thì, ờ, bạn làm sao mà có thể cân bằng được giữa cái việc giữ sức cho bản thân cũng như là trách nhiệm đối với cả công việc như vậy?
Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, ừm.

Trời ơi, nói chung là ngày xưa nói chung là cũng nhiều bạn, nói chung cũng đi nhảy, đi nhót này nọ, thích đăng lên khoe cái này khoe cái kia, thì, ờ, cũng tương tác cũng khá nhiều đó. Nhưng mà dần dần rồi là không có đủ điều kiện để khoe nữa, <laughs> tại vì biết sao hông? Tại mình khoe cái này, đúng hông? Cái này, ờ, cái này như vậy thì sau này phải khoe cái đắt tiền hơn chẳng hạn, thì hông có đủ điều kiện, hông có tiền để khoe tiếp, thì bắt đầu là có những cái thay đổi. Thí dụ mà từ lúc mà về Việt Nam cũng thay đổi khá là nhiều á, thí dụ là mình sẽ tương tác khi cần thiết thôi, thí dụ mà hỏi thăm bạn bè nè, hoặc là nhờ vả bạn bè coi cái này mua cái áo giùm hoặc là làm cái gì đó giùm mình thì mình cũng hay nhờ ở bên đó. Thì, à, về á thì mình cũng chăm chút vô cái sức khỏe tinh thần của mình, thì mình coi là mình, à, mình hợp với mùi hương nào chẳng hạn nè, mình nằm cái tư thế nào thì mình sẽ có giấc ngủ ngon hơn chẳng hạn nè. Ý là mình để ý mấy cái đó nữa, tại vì một khoảng thời gian mình đi tập yoga trên Đà Lạt á, trời ơi, mấy chị chỉ nhiệt tình lắm, mấy chị cứ giống như là mấy chị đem hết kinh nghiệm cả đời của mấy chị mà mấy chị truyền cho mình vậy đó, <laughs> ừ. Ừm.
Ừ. <laughs> Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ồ, vậy hả? Ơ, thế thì, ừm, nghe bạn kể như vậy là cái khóa học trên Đà Lạt nó chắc là một cái khóa học ngắn ngày thôi hả? Chứ không phải là mình tập suốt, ừm, theo, ừm, một thời gian dài vài năm hả?
À! Hông, cái này là mình học, mình ở 2 tháng á, mình ở cái resort đó 2 tháng. Thì, à, nói chung là giá nói chung là giá cũng hợp lý lắm bạn, nó hông có mắc lắm đâu. Nghe nghe thấy mình nghe hai chữ resort mình tưởng nó mắc tiền lắm, nhưng mà nó hông có mắc đâu, thì đóng một ngày cũng mấy trăm ngàn thôi, ừ. <laughs> Ừ, ừm.
Ồ! Ừm, ừm. Ừ, mình nghe. Ờ. <laughs> Ừ, mình nghe kiểu resort là nghe rất là cao cấp rồi ha. Ừ, thì cái việc
Ừm, tại vì nó nó nó nó nó xây theo kiểu resort, nhưng mà nó resort bình thường thôi, ăn uống bình thường thôi chứ hông phải là kiểu 5 sao, 10 sao. <laughs> Ừ.
À, nhưng mà nghe vẫn là rất là sang và nó cũng nói chung nà khi mà nghe như vậy thì nó có tạo cho mình một cái cảm giác là, à, mình cũng đang đi nghỉ dưỡng chứ, đúng không? Xịn sò, ừm.
Ừ, ừ.